أنتِ عارفة شُغلي كمان، أنا شُغلي، آآ أنا شُغلي باشتغله من البيت، ممكن إن أنا أجزّأُه، لأ، أنا أفضل أقول لنَفْسي طَب كمان شوية، طَب كمان ساعة، طَب لمّا أريّح وأقوم كمان ش طَب بعد الأكل. أفضل أفضل أعمل كده لحد ما آجي لحد مثلًا الساعة 12:00 ص، أروح أبدأ الساعة 12:00 ص وبس وأنا باضغط على نَفْسي اللي هو طَب خلاص هاشتغل ماشي.
إمم. إمم. أيوه، فاهماكِ، آه.
بس وأنا مش طايقة نَفْسي برضه، فأنا مش عارفة هو كَسَل أكتر والّا عَدم تنظيم والّا إيه، مش عارفة بصراحة.
بُصّي، بُصّي أنا فاهماكِ جدًا وحاسّة بيكِ وحاسّة بفكرة إن أنتِ بتحاولي تضبّطي أمورِك، و وعلى فكرة خطوة كويسة جدًا إن أنتِ تكوني عارفة فين المشكلة وبتحاولي إن أنتِ تسألي فيها عشان تحلِّيها. على فكرة ده خطوة كويسة جدًا وخطوة إيجابية وأنتِ كمان ما شاء الله عندِك ثِقة كبيرة في نَفْسِك إن أنتِ شاطرة وعندِك ذاكرة تصويرية و وبتقدري تعتمدي على حاجة زي كده، فدي ممكن تساعدِك برضه إن أنتِ ت يعني تحِلّي م المشكلة بتاعتِك و وتعدّي فيها لحد ما تحسّي فعلًا إن هي بقت خلاص حاجة كويسة معاكِ واتحوّلِت من حاجة سلبية لحاجة إيجابية و ودخَّلتِ فيها كمان المهارات بتاعتِك في إن أنتِ شطورة وعندِك ثِقة وتقدري بقى كده ت تضبّطي أمورِك وكده، بس محتاجة شوية حُلول بسيطة لحد ما كل حاجة تبقى كويسة. بس ما تلوميش نَفْسِك، ما ما تضغطيش على نَفْسِك، مُعظم الناس كده ومُعظمها بتأجِّل الحاجات اللي وراها، بس أنتِ بس محتاجة تضبّطي شوية حاجات عندِك. طيب قولي لي مثلًا
إمم.
أنتِ أنتِ كمان أنتِ بتشتغلي؟
آه، باشتغل، بس باشتغل شُغل freelance كده من البيت آآ، آآ، عندي مُرونة شوية في إن أنا أعرف أضبّط وقته، يعني ممكن أشتغله أي وقت. آآ، بس أنا فكرة إن ما فيش أجازة فيه ده، يعني الموضوع ده مُستفز الصراحة هو ما فيش أجازة، بس هو حلو من الناحية المادّية إن أنا باعرف أدخّل مثلًا مَبلغ أكتر مثلًا أو حاجة، أو لو اشتغلت أكتر الموضوع هيبقى أحسن. بس أنا طول ما أنا حاسّة مش حاسّة بإلتزام في وقت معيّن وإن في أجازة وإن في راحة في مع في أوقات معيّنة أو أنا هاخلّص مثلًا الساعة 15:00، 16:00 وبعد كده خلاص مش هافكّر في الموضوع، لأ، أنا أنا طول اليوم بافكّر في الموضوع لإن أنا طول الوقت بأجِّله. أنتِ عارفة أنا لو ادّيت له وقت إن أنا أخلّصه مثلًا الصبح، أ أنا هيبقى عندي طول اليوم بعد كده أنا م فاضية ومش شاغلة دماغي، إنّما أنا باقعُد في فكرة إن أنا أقعُد أأجِّل ساعة، في ساعة، في ساعة، أريّح وأنام وأقوم وآكُل وبتاع وبعدين آجي خلاص وقت أنا عايزة أنام، أروح قايمة شاربة قهوة عشان أبدأ الشُغل، فطبعًا حاجة برضه مُستفزّة أوي.
إمم. إمم. أيوه. أيوه. إمم. وترتاحي. أيوه، أيوه. إمم. أيوه، فاهماكِ.

أيوه طبعًا فاهمة، فاهماكِ وفاهمة فكرة إن أنتِ منشغلة بالتليفون والإنشغال ده بيخليكِ تأجّلي كُلّ حاجة وراكِ، وتخليكِ تسوّفي وتسوّفي، لحد بقى ما تحسي إن أنتِ خلاص انضغطتِ، وساعتها تضطّري إن أنتِ تعملي اللي وراكِ، حتى ممكن ساعتها كمان تكوني بتعملي الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، وحاسة إن أنتِ مشتاقة للتليفون صح كده؟ امم. طيب مفيش مثلًا مهارة أو هواية معيّنة بتعمليها تخليكِ تـخ يعني إيه تشغِلِي وقتِك بيها أكتر وتكون حاجة صحّية أكتر من التليفون؟
امم. امم. صحيح، صحيح. آآ، لأ، حاسة إن أنا ما عنديش وقت، حاسة إن أنا الوقت كُلّه اللي بابقى عايزة أخدُه كراحة من الولاد بقى والزَنّ والبيت والمسؤوليات وكده، إن أنا هامسك التليفون أعمل scroll شوية على أي حاجة، أجيب لي أي طَلَب online أريّح بيه نفسي شوية، أصرِف فلوسي. <laughs> ف فيعني أنا ب باخد بقى باستفيد من التليفون بإن أنا أريّح دماغي شوية، فاهمه؟
امم. <chuckles> أيوه، أيوه، <laughs> فاهماكِ. أيوه طبعًا، فاهماكِ، و بس بس أنا عايزة أقول لِك إن أنتِ مثلًا، أنتِ أول حاجة المفروض نعملها إن أنتِ تضبّطي نومِك، لو نومِك مضبوط بشكل كويس، وبتنامي وتصحي في مواعيد مضبوطة، ساعتها هتلاقي وتنامي وتصحي في مواعيد مضبوطة بدري، يعني مثلًا، آآ، تنامي في جزء بالليل، آآ، وجزء بالنهار، يعني مثلًا ما يبقاش نومِك كُلُّه مثلًا من الفجر لحد ال الضهر، فطبعًا أنتِ حتى لو نمتِ 10 ساعات في الوقت ده مش هتكوني مرتاحة، لأن ده مش طبيع مش حاجة طبيعية لجسمِك ول ولوقتِك، وطبعًا بتحسي إن مفيش بَرَكة في اليوم، فما بتقدريش تخلّصي كُلّ حاجة وراكِ، وطبعًا فك أيوه صح؟
امم. آه. صحيح. بالضبط. بالضبط، آه، أنتِ أنتِ حاسة بيّا أوي يعني <chuckles>
امم. <chuckles> أيوه. آآ، أنتِ، أنتِ شايفة إن دي حاجة المفروض تعمليها علشان تبدئي إن أنتِ تضبّطي يومِك؟ أنتِ إيه رأيِك؟